ครับ ก็จริง ๆ แล้วเนี่ยนะครับ เข้าใจคุณเลยนะครับ เพราะว่าคือด้วยความเป็นห่วง ความ อ่า ใส่ใจด้วย ด้วยความรักด้วย อะไรเงี้ย ก็อาจจะแบบว่าทำให้คุณเนี่ยรู้สึกแบบว่า เออ อาจจะแบบไม่กล้าทำอย่างงี้อย่างงู้นดี อะไรเงี้ย แล้วมันมีปัจจัยอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมครับ? ที่แบบว่า คือแบบ <tsk> อาจจะทำให้มันมีผล หรือว่าบางทีอาจจะ คือเขาอาจจะยุ่ง หรืออาจจะทำธุระ หรือว่าอยู่กับครอบครัว อะไรอย่างเงี้ย ต่าง ๆ อะครับ มันมีผลไหมครับ?
อืม ปัจจัยภายนอกเท่าที่นึก ๆ ออกอะค่ะ ก็อาจจะแบบ บางทีก็อาจจะเป็นเรื่องของงานอะค่ะ แล้วก็อาจจะมีเรื่องของครอบครัวเขาด้วยอะค่ะ ที่ว่าเหมือนน้องเขาอะค่ะ เพิ่งจะแต่งงานไป ใช่ไหมคะ แล้วเขาก็แบบ เหมือนต้องแบบไปวุ่นวายกับน้องด้วยอะค่ะ เวลาน้องแบบจะมาบ้าน หรืออะไรอย่างเงี้ย บางทีแฟนน้องมาด้วยกับน้อง ใช่ไหมคะ เขาก็ต้องแบบออกไปกินข้าวด้วยกัน อะไรอย่างเงี้ย บางทีก็แบบต้องไปรับน้องจากบ้านแฟน อย่างเงี้ยอะค่ะ มันก็เลยเหมือนแบบเวลาที่เขาอะมีให้เราอะน้อยลงด้วยหรือเปล่า ก็ อืม ไม่แน่ใจอะค่ะ ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นสาเหตุที่แบบทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าตรงเนี้ย เราก็แบบไม่กล้าถามเขาอะค่ะ เพราะว่ากลัวที่จะแบบมีปากเสียง หรือว่าทะเลาะกันน่ะค่ะ ก็เลยแบบเก็บ ๆ กดมาอยู่ อย่างเงี้ยค่ะ
อืม อืม ครับ จริง ๆ แล้วเนี่ยนะครับ พวก อ่า การ แบบเนี้ยที่คุณแบบว่า เก็บ ๆ เอาไว้เนี่ย ก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับ แล้วในการที่ เอ่อ คุณเก็บเอาไว้ที่ผ่านมาเนี่ย คือคุณได้ระบายความรู้สึกอะไรกับใครยังไงบ้างหรือเปล่าครับ ที่ผ่านมาเนี่ย?
อือ จริง ๆ อะค่ะ ก็แบบเวลาทะเลาะกับแฟน ใช่ไหมคะ เป็น ไม่ได้เรียกว่าชวนทะเลาะ เหมือนแบบพอเขาไม่มีเวลาให้เรา ไม่สนใจอะ เราก็จะหลีกเลี่ยงการที่จะทะเลาะกัน ก็แบบมานั่งนอย มารู้สึกเสียใจอยู่คนเดียว เพราะว่ากลัวที่จะแบบทะเลาะกัน ก็จะแบบมีแบบไปเล่าให้เพื่อนฟังบ้าง อะไร แต่ก็ไม่ค่อยกล้าเล่าบ่อยอะค่ะ เพราะว่ากลัว เพื่อน รำคาญอะค่ะ อย่างเงี้ย ถ้ามันมีปัญหาที่แบบแฟนเขาไม่ค่อยสนใจเราบ่อย ๆ หรือแบบ อืม มีเวลาให้เราน้อยลง เหมือนแบบไม่ค่อยอยากคุยกับเราเหมือนเมื่อก่อน อย่างแบบเมื่อก่อน ใช่ไหมคะ เวลาเราคุยโทรศัพท์กัน อย่างเงี้ย ก็จะคุยกันวันหนึ่งตก ตก รวม ๆ กันน่ะ ก็จะอยู่ที่ประมาณ 2 ชั่วโมงนะคะ ทั้งวัน อะไรอย่างเงี้ย แต่เดี๋ยวเนี้ยรวม ๆ กันแล้ว ก็ จะ 0.5 ชั่วโมงเองอะค่ะ อย่างเงี้ย คุณพอจะแบบมีคำแนะนำในการแก้ปัญหายังไงได้บ้างอะคะ ที่แบบเรารู้สึกนอยอยู่ตอนเนี้ยอะค่ะ?
หือ

อืม ก็แปลว่า พฤติกรรมนี้มัน มันเกิดบ่อยไหมครับ หรือว่า คือมันเป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ?
คือ ก็คบกันน่ะค่ะ ก็ ข ปีเนี้ยเข้าปีที่ ประมาณที่ 5 แล้วค่ะ อืม ถ้าเริ่มเป็น ใช่ไหมคะ ก็เริ่มเป็น เกิดมาประมาณสัก 2 ปีอะค่ะ ก็เกิดแทบทุกวันเลยนะคะ เพราะว่าแบบเขาเหมือนไม่ค่อยสนใจอะค่ะ อาทิตย์หนึ่ง อย่างเงี้ย ถ้าจะเรียกว่า เขาไม่สนใจหรือว่าเมินเราไปเลย อย่างเงี้ย อาทิตย์หนึ่งก็น่าจะมีสัก 3-4 วันน่ะค่ะ ก็แบบเหมือนจะเป็นวันเว้นวัน พอเรานอยหรือ อะ เราไปปุ๊บ วันหนึ่ง อีกวันหนึ่งเขาก็จะแบบทำตัวดีขึ้น ใช่ไหมคะ แล้วสุดท้ายอะเขาก็จะกลับไปเป็นอย่างเดิมอะค่ะ

อืม ได้เลยค่ะ วันนี้ต้องแบบขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ เดี๋ยวจะลองเอาแบบไปคุยกับแฟนแบบว่า อาจจะแบบสัก 2 วันข้างหน้าจะไปเจอกับแฟน เดี๋ยวจะลองชวนเขามาแบบไปพูดคุยกันตรง ๆ ที่แบบไปทานข้าวนอกบ้านนะคะ เผื่อแบบจะได้ ปรับ ที่แบบแฟนไม่สนใจ แล้วก็แบบมีเวลาให้เราน้อยลงได้อะค่ะ ไม่งั้นมันก็จะแบบคาราคาซังอยู่ อย่างเงี้ย แล้วเราก็แบบความสัมพันธ์ไม่ดีอะเนาะ ก็อยากจะแก้ไขให้มันดีขึ้น วันนี้ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
ครับผม หวังว่าจะไปคุย กัน ได้ด้วยดีนะครับ สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ